Yes. 'Kaw, gano'n yung ginagawa talaga madalas kong ginagawa, maglum magluluto ko sa umaga, pag-aabotin ng gabi, okey.
Hmm. Eh, oh. O maliban na lang kung kaya kaya nga, maliban na lang kung marami, di ba, sa bahay, eh, ayon ang medyo ano ko.
Oo, magastos din siya.
Talagang o magastos talaga pag marami sa bahay.
Oo, dapat talaga malaking sweldo ng ano niyan, ng Padre de Pamilya. <chuckles> Di ba?
Oo. Ah, yun lang. <chuckles> Oo, yun lang.
Oo.
Eh, ayun, ah, talagang ano.
Oo. Gano'n talaga siguro pagka kumbaga nasa pamilya ka na or may sarili kang pamilya. Mas gusto mo talaga yung mas nakakatipid ka, at saka maging praktikal ka na lang din. Gusto ko nga sana na matutong yung anak ko na kumain din ng gulay, kasi parang napakahirap pakainin ng gulay yung anak ko, obra. Yes.
Mm. Mm, totoo. Ano Ayan. Oo, gulay ano. Ay, oo, yung mga bata ngayon, eh, talagang ano, mahirap kahit kahit yung anak ko nga, medyo sa sana masa masanay namin, eh, sa gulay, eh. Hindi puro matatamis, kasi masama rin kasi sa kanila yung matatamis lalo sa mga batang, ano, eh, kung may anak ka na o pamangkin.
<chuckles> Naku, matatamis. Oo, yung mga bata kasi ngayon, parang gusto palagi kumain ng chocolate, uminom ng mga soft drinks, ng juice.
Oo, puro chocolate, puro matamis 'yan masama din 'yon.
Oo, palaging gano'n, araw-arawin mo, di ba, nakakasama. Tapos hindi pa mahilig uminom ng tubig, naku.
Kaya nga. Ayun lang, kaya kaya ano, eh, ika nga nila, kung magso-soft drinks ka dapat, ah, bub bawiin mo rin sa tubig, uminom ka rin ng tubig kaagad. Kayari mo magsoft drinks.
Oo. <chuckles> Kahit 1 liter lang siguro, kaya na sa isang buong araw.
Oo. Hm Hmm, oo, basta ibawi lang sa tubig, puwede na 'yon, pag nag-soft drinks ka ika.
Di ba? Oo.

Oo, totoo 'yan. Yung ano kasi, eh, soft drinks din kasi nakakaano din 'yan, eh, yung pag-burp-burp mo ay dighay-dighay. Maganda din kasi lalo na Sprite. Pagka tawag dito, ah, pagka medyo ano sikmura ba? Hindi ano, s ah, basta Sprite ang iniinom nila kasi yung carbo ano, carbonated na ano, yung para makadighay ka ika.
Oo, oo. Ah. Mm. Mm. Ako hindi ako mahilig sa Sprite, eh. Parang siguro mas madalas naiinom ko, Coke.
Pero wag naman ano, wag naman yung araw-araw na soft drinks. Siyempre paminsan-minsan lang kasi siyempre ako dati soft drinks ako nang soft drinks nun, eh. Eh, yun nga, ah, para sa kalusugan natin, 'di ba, bawas-bawasan na natin kaya marami ring ano, masamang epekto.
Mm. Nakakasama. Lalo na nasa 30's na, 'di ba? Medyo may
Oo, nasa oo, 30's na rin ako nasa 30's na kaya yun.
Oo. 'Pag nasa 30's na tayo talagang dapat ano na, eh, bawas-bawasan na yung mga pagkain ng mga ganun, yung 'di ba?
Ay oo. Yung mga ak mabuti naman ako hindi naman ako mabisyo kaya ayun, oo.
Healthy pa rin. Pero sa pagkain lang medyo kailangan pa ng konting kurot. Iwasan na natin 'to. Konti lang, 'di ba? <laughs>
Ah, healthy. Ayan ang kailangan natin. Oo. Totoo 'yan. Tama, tama. Mm. 'Yan, totoo 'yan. Lalo na yung mga putok-batok, eh, <chuckles> 'di ba? Medyo iwas din dun. Eh, grabe ano.
Kaya Ay, grabe. Yun talaga mal masakit talaga yun.
Ayan, yun lalo na di maiwasan kasi sa mga okasyon pagka may lechon, naku, 'di ba? Lalo na yung balat.
Oo. Hindi alangan naman di mo kakainin yun, 'di ba, yun pa naman yung pinaka-main na ano, eh. <laughs>
Oo, ah. Eh
Ma-foodie. Posibleng di ka makakakain nun.
Eh, kung magli-lechon ka hindi naman ano, wag ka na mag-kanin, siguro.